Ну, ты знаешь, мне кажется, на самом деле всю жизнь я это чувствовал, и, что интересно, не со стороны семьи- в этом плане мне, может быть, повезло, что, э, не так, конечно, какие-то посягательства <chuckles> очевидные были. А, э, да куда ж без этого, а, но не не такие, чтобы я прямо запомнил это и какую-то затаил обиду. А, ну то есть, в целом, могли меня услышать. Но, мне кажется, я всё время, а, начиная со школы, а, отстаивал свои границы в школе. Среди учети ну, с учителями, когда, а, тоже все прелести постсоветской школы, когда учителя думают, что они самые главные в жизни. Когда ты просто им начинаешь даже с ними спорить, м, ну, не ругаясь, аргументировав, это всегда превращалось в то, что ты, ну, ужасный человек, ужасный ученик, ты посмел, а, противоречить учителю. А я, э, к своему стыду или к своему счастью, а, там в школьном возрасте много себе такого позволял. И мне казалось, я часто очень отстаивал свои границы с учителями, но в частности я там, не знаю, уже как-то с детства я им говорил: "Вы не имеете права на меня кричать, во-первых", а
Мгм. А, ну конечно! <laughs> Мгм. Мгм. <laughs> Да. Ой, ну, ты что? Мгм. Мгм. Ну, в общем, тебя никто не любил там из учителей, я так понимаю. <chuckles> Ты был этой Вася двоечник. <laughs>
Ну да, э э это а, эм, да, хорошая п хороший итог. Нет, я при том, что учился хорошо, но как бы я, эм, не любил действительно, ну, то есть
Это ещё больше бесило их, наверно, что он, э, ой, и он даже не двоечник. Так-то можно было бы его как-то наказать. А тут он и отличник, ещё и выступает.
Мгм. <chuckles> М-да, да. Да. И вот эти, а, м, ну, то есть, с детства, мне кажется, приходилось как-то уже начинать отстаивать свои границы, что мне в целом, наверное, и помогло. А, во взрослом возрасте тоже делать это, м, <chuckles> более эффективно. И в институте тоже как бы бывало такое с преподавателями, когда уже начинается какой-то заход на личную территорию. И тоже, не знаю, м, для меня это всегда как ра кряс красная тряпка, и я, ам, ну, как-то с ам, да, старался это сразу пресечь, а, ну, то есть не мирился с этим.
М. Ну, конечно. <laughs> Мгм. Красный флаг, да. Ну да.
Вот, хотя
Ну, это правильно, конечно. Потому ш это тоже как бы непрофессионально с их стороны, потому что лекторы, ну, как бы, ну, не знаю, пускай живут свою жизнь вместо того, чтобы лезть к студентам, нет?
Мгм. Мгм.